Pernah pernah. Itu kan aku bilang dulu, eee, aku tuh sering juga sukarela gitu kan, jadi kameraman atau fotografer di acara-acara gitu kan. Nah iya aku tuh sebenernya enggak matok harga kan, karena memang temen kan, ah, sukarela aja lah gitu kan berap ber berapa sanggupnya aja gitu, berapa ikhlasnya aja. Ja jadi, ya dibilang menghasilkan ya menghasilkan, tapi kan bukan, ya pendapatan yang produktif gitu kan yang bisa menghidupi sejauh ini.
Oh itu maksudnya dibayar ya, juga ya, tetap dibayar. Iya bener sih. Heeh. Oke gitu. Nah, menuru aku mau nanya nih. Nah, untuk strategi transisinya nih, misalnya dari kehidupan stabilitas kamu, misalnya kamu resign nih udah mau resign nih dari ke ke pekerjaan yang gajinya oke. Nah, ke bagian passion nah apa saja sih yang kamu persiapkan tuh sebelum pindah dari pekerjaan yang membosankan itu namun dengan gaji yang cukup ke passion yang kamu semangati ini dengan, eee, apa ya keb dengan taruhan mungkin ada taruhannya mungkin ya. <laughs> Bagaimana tuh?
Heeh. Iya. Heeh heeh. Iya. Hmm. Mhm. <laughs> Mhm. Mmm, persiapannya ya, yang pasti kan tabungan gitu kan. Git uang heeh tabungan kita tuh udah harus banyak, yang ke-2 kita udah punya investasi berupa saham yang banyak lotnya gitu kan udah banyak gitu heeh. Yang bisa menghasilkan dividen tetap gitu, yang bisa menghidupi setiap tahunnya iya, heeh. Terus punya properti dan usaha juga rencananya kan. Nah, jadi kan iya jadi walaupun kita berhenti kerja, jadi tetep ada 2 atau 3 sumber pemasukan gitu, walaupun kita enggak kerja sama sekali. Nah, kos-kosan iya apartemen gitu kan, atau rumah yang bisa dikontrakin misalnya.
Oke, pertama tabungan. Investasi penting. Oke. Lalu? Oh dia ya bener-bener juga oke oke pinter ba pinter sih itu kayak gitu. Oh oke oke oke. Kayak kos-kosan bangun kos-kosan gitu g m maksudnya.

Nah pertanyaan aku, apa sih motivasi kamu kenapa sampai mau pensiun dini, kenapa sampai mau mengambil stabilitas, apakah karena soal mungkin tidak mau bekerja sampai tua mungkin, atau bagaimana nih? Atau ada alasan tertentu mungkin ingin punya keluarga tapi pengen hidup terus bersama keluarga, mungkin begitu apa bagaimana nih? Boleh.
Heeh. Mmm. Mhm. <chuckles> Iya. Mhm. Mhm. Eee, aku tuh mikirnya gimana ya kita tuh hidup cuma sekali kan. Jadi kayaknya kalau dipikir-pikir pensiun usia 60, 70 itu berarti kita menikmati hidup itu cuma tinggal berapa tahun lagi paling. Kalau kita mikirnya kan usia rata-rata hidup manusia tuh berapa? delapan puluh tahun ya itu udah bagus jaman sekarang kan. Ya anggaplah pensiun usia 65, 70, berarti tinggal 15 tahun lagi dong berarti menikmati? Terus badan juga udah tua kan, nggak sehat. Jadi walaupun uangnya ada tapi ya sebenernya buat apa gitu kalau dipikir-pikir, gitu kan?
Betul. Mhm. <chuckles> Iy delapan puluh, tahun lumayan ya. Mhm. Iya. Betul betul sih.
Nggak bisa nikmatinnya, iya karena badan kita udah nggak sehat lagi.
Oke. Jadi ini motivasinya lumayan unik ya, orang biasanya pengen kerja sampai tua, kamu ini malah mau pensiun dini demi, eee, apa ya, kesehatan mungkin ya? Kesehatan diri sendiri juga, heeh.
Iya. <laughs> <chuckles> Kesehatan, iya, menikmati hidup juga, heeh.
Menikmati enjoy, hidup mungkin bersama keluarga nantinya, b hidup bersama mungkin hangout s bisa sering hangout sama teman-teman. Nah, kalau dipikir-pikir nih pastikan tidak semuanya bakal berjalan sesuai kemauan dan pastilah ada penolakan ya mungkin dari sisi keluarga, atau mungkin lingkungan. Nah menurut kamu, eee, pengaruhnya gimana nih ke goal yang kamu ingin capai tadinya?
Iya. Heeh. Iya dong. Heeh. Mhm.

Nah menurut kamu kira-kira itu bisa selesai dalam berapa bulan berapa tahun?
Mmm, mungkin perkiraannya mungkin dalam, 10 sampai 15 tahun ke depan sih.
Mmm, masih panjang ya waktu ya berarti dari, gaji-gaji yang kamu kumpulkan bisa diputarbalikkan ke arah heeh, diputar balik diputar jadi modal untuk investasi untuk apa tadi juga? Properti dan, kalau misalnya sudah selesai tinggal kerja sesuai passion ya maksud kamu gitu ya? Living a life living a life, heeh.
Iya, pastilah, heeh. Putar balik iya, heeh, iya. Mhm. Iya. Bener banget, heeh, itu bener banget bener banget.
Nah, selanjutnya nih kalau menurut kamu nih, eee, kalau pensiun di umur 40-an itu secara spesifik umur berapa nih kalau kamu pengen gitu? Gimana tuh umur berapa misalnya pengennya jam mhm.
Mhm. Umurnya ya? Spesifiknya mungkin ya kalo bisa 40 tahun lah <laughs> empat puluh sampe empat puluh lima tahun iya sebelum lim
empat puluh pas apa kalau misalnya di bawah itu?
sebelum 50 tahun lah in intinya kan targetnya kalau bisa di bawah itu ya bagus dong kalo bisa di bawah 40 udah pensiun <chuckles> tapi kayaknya berat sih.
Oh sebelum lima puluh tahun? Tapi berarti kamu ada gol dong ini untuk stabilitasnya heeh, stabilitas keuangan kamu ke depannya? heeh.
Iya, iya iya iya iya, mhm, makanya heeh, makanya aku kerja mati-matian sekarang kan banting tulang istilahnya.
<chuckles> Jadi tabungan udah apa maksudnya tuh, kamu pasti udah punya, estimasi tabungan pokoknya harus seumur s umur segini kalau bisa umur segini udah, sebanyak segini dan punya, segala macam, eee, apa, aset-aset dan juga semua properti, saham yang masih bisa dijadikan uang itu harus dengan target segini gitu?
Iya. Mhm. Iya. Iya gitu, heeh.